أنا في ف بصراحة حاجة مضايقاني أوي بقى لي فترة، وكنت عايزة يعني أ أفضفض كده معاكِ، وأسألِك برضه لو ينفع تديني آآ، نصايح أطبَّقها الفترة اللي جاية.
آه طبعًا، اتفضلي، أنا معاكِ في أي وقت.
أنا بقى لي فترة باقعد على السوشيال ميديا كتير بالذات يعني آمم، على الreels والحاجات القصيَّرة دي، وحاسة إن الحاجات دي ابتدت تأثر فيَّ شوية، يعني باشوف دايمًا الناس لابسة شيك جدًا، آآ، طول الوقت هم يعني ما فيهُمش غلطة، فب باحس إن أنا دايمًا بقى ب بالبس لبس مريح، وبالبس حاجات كده مش شيك وأنيقة زي الناس اللي أنا باشوفها كتير. فبصراحة ابتديت أقارن شكلهم وشكل حياتهم، وبعدين برضه باحس إن هم طول الوقت يعني مبسوطين، آآ، بيقضُّوا وقت كتير مع ولادهم، وأنا الموضوع ده بصراحة بالنسبة لي آآ، باحس إن هو بيضايقني أوي، لأنه أنا باشتغل ساعات طويلة، مش باعرف أقضِّي وقت كتير مع ولادي، وحاسة إنه الحاجات اللي أنا باشوفها على السوشيال ميديا والناس دايمًا آآ، في حاجات، بيعملوا أنشطة و وطول الوقت مع ولادهم، طول الوقت لابسين شيك، مبسوطين. آآ، باحس إن أنا باقعد أقارن نفسي بيهم، وحاسة إن الموضوع ابتدى يأثر شوية على نفسيتي.
امم. أيوه أنا عارفة. أوكي. اللي هو أنا مقصرة. أنا طبعًا حاسّة بيك جدًا، أنتِ فعلًا معاكِ حق ال الضغط مع السوشيال ميديا بقى كبير جدًا، الناس كلّها بقِت بت بتشوف مثلًا ال الممثلين ال البلوجر وعايزين يقلّدوا حياتهم، دايمًا حاسّين إن هُم آمم يعني perfect طول الوقت، كويسين طبعًا طول الوقت. ف بس أنا بالرغم إن أنا مقدّرة شعورِك جدًا، إلّا إن آآ لازم مثلًا ت تعرَفي إن ده مش حاجة حقيقية، يعني أ أنتِ اللي حقيقية، حياتكِ هي اللي حقيقية. ناس كتير جدًا بتتعرّض في المش للمشكلة دي، إن هي مثلًا بتشوف أي حاجة على السوشيال ميديا تعوز إن هي تكُون عَندها بالرغم إن هي ما بيبقاش عَندها الإمكانيات المادّية لكده.
معاكِ حق فعلًا، بصراحة ال أنا باح باحس إنه الناس الطبيعية مش معاهم الإمكانيّات المادّية إن هُم يجيبوا عربيات آآ بالشكل ده، و يعني باحس إن هُم عايشين حياة يعني زيادة أوي عن اللزوم فعلًا مش مش طبيعية فعلًا.
هل بقى أنا حاسة بيكِ، فعلًا آنتِ عندِك حق، بس معظم الحاجات دي أصلًا بيكون دعاية لشركات معينة، يعني هي أصلًا مش ممتلكاتهم. هم بيشتغلوا بالطريقة دي، إن هم يعملوا التسويق آآ، مثلًا عربية أحدث موديل الشركة عايزة تسوّق لها، فتروح باعتاها ل لممثل مُعين يرْكبها، ينزل بيها، يتصور بيها، هم بي بيسوّقوا للعربية، بس في نفس الوقت هي مش بتاعته، هو هو بس بيشتغل وبياخد مقابل على ده. طب أوصفي لي شعورِك بيكون إيه؟
آه، يعني الحاجات دي إمم، بصي باحس إن أنا امم، باتعب طول الوقت، بس مش بالاقي المقابل، لأنه مش عارفة أعيش الحياة اللي هم عايشينها دي، يعني أنا باشتغل ساعات طويلة، وهم معظمهم بقا بلوجرز يعني آآ، حياتهم باحس إن هي سهلة شوية وما عندهمش مسؤوليات كتيرة زي المسؤوليات اللي عندي، باحس إن هم حياتهم كده آآ، جميلة كده زي الأفلام، يعني ما فيهاش مشاكل وما فيهاش مسؤوليات، ف الموضوع ده بصراحة بيحسسني دايمًا إن أنا مش باعمل كفاية، باحس إن أنا مقصرة مع بيتي، مع أولادي آمم، يعني باحس بالذنب، وبرضه باحس إن أنا مش عارفة أوصل لل لليفل ده يعني من الحياة اللي هي بسيطة وسهلة، باحس إن أنا متلخبطة.
إمم، للأسف. إمم. أيوه شايفة السعادة شايفاها في في الحاجات دي، أنا متفهمة شعورِك جدًا الحقيقة، وحقِك طبعًا تحسيه لما تحسي مثلًا إن إنتِ مش عايشة في المستوى اللي أنتِ حابّاه أو نِفسك تكوني فيه، بس بس أبدًا، ال السعادة في البساطة، يعني الحياة اللي أنتِ عاي عايشاها دي ومثلًا بالِك مرتا مرتاح أو حاسة براحة، ممكن تبقى أحسن من الحياة اللي هم فيها، دايمًا ضغط، دايمًا لازم تظهر بأحسن صورة آآ، لازم ت make up طول الوقت، يعني الحاجات دي أعتقد ضغط على أو معظم الناس بتعتقد إن هي ضغط على أي إنسان طبيعي.
إمم، بصراحة هو أنا ما فكرتش عمري فيها إن هي ضغط، باحس إن هم، آمم يعني بيعملوا ده بمزاجهم، بس لما أنتِ قلتِ لي دلوقتي بصراحة معاكِ حق، يعني إنه هو حد يبقى جابرِك إن أنتِ طول الوقت تبقي شكلِك كويس، ولابسة آآ، لبس شيك أوي والمكياج طول الوقت برضه، حاسة إن الحاجة دي لو هي مطلوبة مني طول الوقت هتبقى صعبة وغلسة جدًا بالنسبة لي، يعني معاكِ حق بصراحة في الحتة دي. آآ، بس برضو مش باعرف إن أنا أبطل أقارن نفسي بيهم، يعني باحس إن هم آآ، المفروض إن إحنا آآ، بنشتغل وبنتعب آمم، بس هم باحس إن هم الحاجات دي جَت لهم سهلة شوية وبسيطة، فباحس إنه آمم، إن أنا كمان آمم، لو أنا كنت باعمل حاجة شبه اللي هم بيعملوه، كان ممكن حياتي تبقى أبسط أو باشتغل ساعات أقل مثلًا، وباعرف أقعد مع ولادي أكتر. آمم، مش عارفة باح باحس إن أنا دايمًا باقارن موضوع آآ، إن هم عن عندهم دايمًا وقت لأسرتهم أكتر من أي حاجة تانية.
بالضبط. إمم. فعلًا. أنا موافقة على كلامِك طبعًا وعندِك حق فيه، وعندِك حق في شعورِِك. بس، آآ، عايزة مثلًا أسألِك هل أنتِ تحبِّي إن أنتِ حياتِك تكون لها مثلًا تكون م منشورة بين الناس على السوشيال ميديا؟ أو حابة إن أنتِ ما ما ما تحبّيش مثلًا تكوني في خصوصية أو ما حدش يعرف عنِك حاجة؟ بتفضّلي حياة المشاهير مثلًا؟
بصراحة لأ خالص، يعني أنا عمري ما بافضِّل إن أنا آآ، أكتب أنا كنت فين ومسافرة فين وباعمل إيه مع ولادي. باحِس إن دي حاجة بتاعتي أنا وخاصة بيَّ أنا وأسرتي، وما باحبش خالص أشارك صورنا أو حياتنا على النت خالص. يعني لمّا بانزِّل صورة كده، بانزِّلها على جروب عيلة، آآ، أو مع صحابي القريبين أوي. بس ما باحبش خالص إن أنا أنشر حاجة خاصة بيَّ وخاصة بولادي على النت. يعني باحِس إن دي آآ، يعني حياة كده بنعيشها في العلن، وما باحبهاش خالص صراحة، وعمري ما فكَّرت
صحيح. هو حاجة خاصة.
إمم، بصراحة عمري ما فكَّرت ف في إن أنا لو حياتي بقت شبه حياتهم، برضه هابقى مضطرة إن أنا الناس تعرف عني كل حاجة. يعني معاكِ حق، أنا فعلًا المو النقطة دي ما كنتش واخدة بالي منها، وفعلًا ما مش هاحبها أبدًا. حاسة إن أنا لو كنت مكانهم فعلًا، هابقى كارهة جدًا الشهرة، وإن أنا محتاجة طول الوقت أبقى معرِّفة يعني الناس كلها عارفة عني كل حاجة.
كمان آآ، لو أنتِ مثلًا خارجة مع ولادك أو كده وتلاقي ناس بتتصور معاهم أو ناس بتتصور معاكِ، يبوظوا عليكِ الأجواء. طيب، احكي لي اتصرفتِ بطريقة معينة مثلًا، علشان ما عدتيش تبصي لهم النظرة دي، وامم، ومثلًا ترضي ب بنفسك أكتر.
بصي، هو أنا حاولت بصراحة الفترة الأخيرة، إن أنا أغير شوية حاجات مثلًا، لو أنا في حاجات في لبسي مضايقاني هاحاول إن أنا أغير ستايلي أكتر، آآ، الحاجات اللي في إيدي يعني باحاول إن أنا أعملها. وباحاول برضو إن أنا أبص على الحاجات الحلوة، يعني اللي موجودة حواليَّ زي ولادي، و امم، آآ، ب بس، يعني هي الحاجات دي هي اللي بتساعدني شوية، بس ب برضو، آآ، حسيت إن أنا لما باتفرج بالذات على الإنستجرام والصور الكتيرة اللي بتبقى نازلة، باحس إن أنا متضايقة شوية بعدها.
حلو جدًا. أيوه طبعًا. طيب ممكن أقول لِك حل مثلًا، لو جربتيه، آآ، يخفف عنك الموضوع ده، ت مثلًا تلمِّي كل البلوجرز اللي عندك أو الشخصيات اللي أنتِ متأثرة بيهم وتعملي لهم إلغاء متابعة كلهم، بحيث إن يقل شوية ظهورهم عندك، وفي نفس الوقت تر ت تقتنعي أنتِ تقنعي نفسك إن ده شغلهم، هو شغلهم ومسخر حياته إن هو يعرض المنتجات دي ليكِ، وبالتالي أنتِ مثلًا شفتِ منتج عجبِك تروحي تشتريه، يعني هو ده مش مش بتاعه، هو وسيلة إن هو يعرضهُ لِك أنتِ. فإيه رأيك تلغي متابعتهم كلهم مثلًا أو مش مش هاقول لِك تشيلي الأبلكيشن كله، تلغي متابعة الناس ال اللي أنتِ حاسة إن هم بدأوا يسببوا لِك عدم رضا في حياتِك.
آه، اتفضلي. اهم. يعني بصراحة هافكر إن أنا أعمل الموضوع ده، خاصةً إن أنا أَصْلًا آآ، معظمهم ناس أنا مش باتابعهم لهدف معين، يعني آآ، في بعض الناس كده ب بيقدموا محتوى هادف وأنا باحبه وباحب أتفرج عليهم، بس دول ما باحسش معاهم الإحساس ده إن أنا باقارن حياتهم بحياتي، بس بصراحة في
اللي هو مجرد ف فضول.
آه بالضبط، بس في ناس تانية باحس إنه فعلًا باقارن نفسي بيهم كتير، ففعلًا ممكن لو لغيت متابعة الناس دي أحس إن أنا أحسن، وما أتضايقش كل ما أفتح الإنستجرام.
بالضبط، وتحسي بقى إن البساطة أَصْلًا هي جمال، يعني كون إن أنتِ قاعدة مع تعرفي تِقدري إن أنت تخرجي مع أَوْلادِك بِراحْتِكم، في مكان من غير ما حد يضايقكم مثلًا، آمم، أنتِ قادرة إن أنتِ تخْرُجِي كل يوم من غير ميك أب تلبسي أي لبس مريح، تبقي بِطَبِيعْتِك بدل ما تبقي مُجْبَرَة على وضع أنتِ لازم تبقي فيه كل يوم، اللي هو أنتِ لازم تبقي متظبطة كل يوم وأنتِ خارجة آمم، أعتقد أنتِ مايلة أكتر للحياة ال العادية البساطة يَعْنِي.
مَعَاكِ حَقّ فِعْلًا، أنا م مِش حاسَّة إن أنا هاحب خالِص حَياة المَشاهير وحياة إن حياتي كلها تبقى معروفة لكل الناس وكل الناس عارفة أنا فين وباعمل إيه. يَعْنِي حَقِيقِي لَمّا اتْكَلِّمْت مَعَاكِ حسيت إن أنا أحسن كتير، وفكرت فعلًا الحاجات اللي عندي حاجات كلها جميلة، و وإن أنا بس محتاجة أفكر في الحاجات الحلوة اللي معايا، والحاجات التانية دي شكلها يعني مجرد دعاية أو شغل بس، ف مَعَاكِ حَقّ فِعْلًا أنا هاحاول إن أنا أبطل أتابع الناس اللي بتضايقني، و وهافكر في كل النصايح اللي أنتِ قلتِ لي عليها، شكرًا جدًا ليكِ.
العفو، أنا موجودة دايمًا لو احتجتِ أي حاجة في أي وقت.